¿Qué te limita a tomar la decisión ya de primera instancia? O sea, algún tema de salud, la familia, ¿hay algún otro compromiso que afectan esa decisión de si tomarla ahora un poquito más adelante o?
Ujú. Bueno, fíjate que, eh, la primera limitación que yo vería sería, pues, la la económica, ¿no? Que ya no vas a recibir pues el rubro total trabajando tiempo parcial. Entonces esa es una limitación que la podría cubrir, digamos, o podría seguir manteniendo como el mismo estándar, por supuesto, que tú quieres tener, porque, eh, esa es la idea, ah, pero pero bueno, de pronto voy a hacer unos pequeños ajustes aquí y allá, esa sería una de las mi limitaciones. Sabes que la otra limitación, por ejemplo, si yo me retiro de la empresa, eh, el seguro de salud, o sea, ya paso a jubilarme la parte de la cobertura médica, aunque voy a tener o tengo, eh, seguro social, o lo voy a tener, porque después ya me voy a retirar y voy a estar recibiendo ese s a esos aportes, no va a ser como lo mismo, ¿no? Eh, <clicks tongue> el misma la misma cobertura, los mismos beneficios, hasta cuando llegue ya a la edad el cien por ciento. Entonces, eso también, como que, ¿será que vale la pena? Total, totalmente, totalmente, superincertidumbre. Entonces, como te digo, estoy poniendo las cosas como en una balanza, ¿no? Pros, contra. Sí.
Correcto. Ah, la parte de la la cobertura del del seguro. Ujú. Claro. Te genera te genera incertidumbre, ¿no? Claro, claro, estás evaluando, estás mirando ahí a ver de qué manera, pues, este, todo este este compendio de de situaciones, la parte económica, o sea, cómo son tus ingresos actualmente y cómo te quedarían al momento de ya tomar tú esa decisión. Y fíjate, ¿qué son esas, eh, digamos, eh, mm, cosas que tú necesitas, pues ser precavida y y cubrir económicamente?
Sí.

Sí, y ese precisamente, esa esa es mi pregunta, eh, ¿qué tipo de trabajo a tiempo parcial, a medio tiempo, te imaginas haciendo y de cuánto tiempo, pues, podrías estar dedicándole? O sea, ¿estás hablando de de un medio tiempo como se conoce en en en la normalidad, que serían 25 horas o estarías, pues, planificando algo diferente?
Ujú. Sí. Sí. No, mira, eh, 20, 25 horas sabes que suena bien. Eh, y de pronto hasta hasta 30 como a uno como para no aburrirse, ¿no?, digamos, ya, eh, ya después de las 40 horas ya se considera tiempo completo. Eh, entonces yo pensaría que que sí, un tiempo parcial, 25 horas, 20 horas, eh, para ya como empezar a disfrutar, 1 de la jubilación y 2 como del del tiempo de retiro, como ya haciéndome a la idea, irme preparando cuando ya en vez de medio día disponible ya vaya a tener todo el día disponible, ¿no? Entonces, eso es así lo que me tiene: "¿Será que que me lanzo?". Porque porque la la idea de verdad está super, supertentativa.
Correcto. Sí, claro.